لأ، هو احنا عمومًا ما بيبقاش اختلاف اختلاف يعني، ما بتبقاش خناقة يعني، بس لأ أنا باحاول اللي هو إيه أ أظغُر لجوزي كده من تحت لتحت اللي هو أنا مش قُلت لك ما تعملش كده، ف فاهمة؟ من تحت لتحت كده، آآ، لكن بشكل عام ما بتبقاش في خناقات خناقات يعني لأ، بس أنا فعلًا عايزة أعمل خناقة لإن أنا باقول لك أنا زهقت منهم وهاطفش واسيب لهم البيت بقى، ما أنا مش قادرة على التلزيق ده، يعني إيه يا حبيبي تعالى نام مح في حُضني يا حبيبي، وحشتني يا حبيب بابا، وحشتني. يا ابني، خُد ابنك وروحوا أنتم الاتنين ناموا ف في أوضة ابنك يعني، <laughs> أنتم الاتنين. <laughs>
آه، فهمت. <laughs> لا، لا، لا، لأ مش للدرجة دي. <laughs> لأ، بُصي أنتم محتاجين <laughs> <laughs> أنتم محتاجين بجد بجد تعملوا تواصُل حقيقي، وتاخدوها بشكل جدّي فعلًا، يعني ده لمصلحة الولد و وأنتِ تقولي كده إن ده لمصلحة الولد، وإن احنا محتاجين نحُط كام نُقطة كده من غير ما حد فينا يستهتر بالتاني أو يستقِل بكلامه. آآ، أنت لو شايف إني أنا في حاجات غلط باعملها في تربية الولد قُلها، وأنا نفس الشيء هاقول لك إيه الحاجات اللي أنا شايفاها، ولو إحنا الاتنين فِضلنا مش مُقتنعين ممكن ن ندخل حد خبير تاني بحيث إن أنتِ تحسسيه أكتر بالمسؤولية، يعني حتى لو أنتِ مش هتعملي حاجة زي كده بجد يعني، إحنا عايزين نعمل 1 2 3. أنت عندك مشكلة في إن أنا باحافظ مثلًا علي اسنان الولد فما باحطلوش حَلَو ما باديلوش حلويات كتيرة؟ هيقول لِك مثلًا: لأ خلاص، تمام، أنا طبعًا برضو عايز احافظ عليه، يعني ما هو أكيد أنتِ هتحرجيه بالذوق. يعني طب أنت عندك مشكلة إن هو مثلًا ما ينامش جنبينا؟ إحنا ممكن نرُوح احنا اللي ننام جنبيه مثلًا أحسن آآ يوم واحد عشان أنت برضو ما تحسش إن أنت مُفتقده أوي، بس عشان هو يبقى متعوّد إنه ينام في سريره وفي أوضته وما يطْلعش برّاها، طب إيه رأيك؟ فاهماني؟ يعني يكون في شوية مرونة كده واتفاق، فجر جرّبتِ مثلًا إن أنتِ تفكري إنك تعملي القواعد دِيّة، وإن كانت أنتِ جرّبتيها قبل كده بس تحاولي إن أنت تجرّبيها تاني، ما تيأسيش مثلًا يعني؟
أها. أكيد يعني أكيد خايف عليه، أيوه. بالضبط.